Ehm, vabbè, ne ho trovato 1 alla vaniglia. No, faceva troppo fumo. Alla cannella era buonissimo, ehm, poi sono andata sabato scorso in un mercatino, qua a Milano sui Navigli, c'era un profumo buonissimo, ho comprato questo che è eccezionale secondo me, fantastico.
Eh, okay. Si. E ti ti aiuta, proprio anche a pensare, a star più rilassata? Ho capito.
A rilassare, sì, sì a rilassarmi, s sì. Tu ne usi?
E e allora, a me piacciono un sacco le candele, infatti anche a me mem me ne hanno regalate diverse, devo ammettere che quella alla vaniglia mi piace un sacco. Però esatto.
Mh, sì. Sì. Sì? Anche a te? Io adoro la vaniglia, il profumo, anche se è una crema per il corpo alla vaniglia, buonissim
Vero, perché è molto delicato comunque come profumo, mi piace tanto. Se no, ho provato il diffusore, piccolino
Sì, sì, sì, sì, sì. Sì. Ah, anch'io l'avevo provato, sì.
e anche quello, devo ammettere che mi rilassa un sacco, perché ogni tanto, mhmm, de met emette un po' di vapore, no, ehm, e poi si illumina ogni tanto, quindi, proprio ti dà quella condizione sì.
Mh. Sì, si, si, si. Sì, anch'io lo usavo. Adesso ce l'ho lì, è da un po' che non lo uso, non lo so, l'ho lasciato lì abbandonato. Mah, può esse
Eh, ogni tanto guarda, quando lo riprendo in mano dico: "Ma perché non lo uso sempre?" Perché veramente rilassa un sacco.
No, hai ragione. A volte ci dimentichiamo di alcuni oggetti, li lasciamo lì poverini. Stanno così. <chuckles>
Sì, veramente, come se fossero <chuckles> invece ci aiutano, proprio a prenderci una pausa, anche solo dedicare
O Sì, ma adesso mi è venuta la fissa di questo incenso, che è favoloso, cioè un profumo
Mh. Però me se meo se me lo consigli, lo provo anch'io questo incenso, perché pensavo fosse troppo forte.
Allora, l'inizio del nome, non so se è nag o nug, Himalaya. Himala AYA
Okay, sì.